Certo, e quanto que estava no pedido?
Ela recebeu um pedido de 100.000.
Nossa, é bem diferente, hein?
Exato, foi um 0 a mais. Pois é, foi um 0 a mais. E assim, eh não é obriga
Nossa, e a gráfica que não estava acostumada com o trabalho de vocês, ela não achou estranho esse pedido, não falou nada?
Então. Exatamente isso que eu ia te falar. O que que eu acho que aconteceu né, isso foi um 0 a mais na planilha e óbvio, né. De 10 pra 100 é um 0 a mais. Que que aconteceu? Eu acho né, e eles nunca questionaram porque, assim, eh, eu nunca soube de nenhum erro, né, que tenha acontecido, mas assim, eles nunca questionaram, eles são eles são muito eficientes e como eh, e aí eu vou te falar, como é que eles pegaram o como é que a gente pegou o erro?
Como?
Porque depois que a gente fez o pedido depois de uns 2 dias, veio uma um um e-mail dizendo olha a gente tá fazendo o possível pra atender vocês. Eh, a gente tá colocando pessoas extra Exato, a gente tá
Você achou estranho né, por que que tá fazendo o possível né, normalmente eles estão acostumados né, não teria porque ter te enviado um e-mail assim, é um sinal mesmo de alerta que tem alguma coisa e você se ligou na hora?
Não. Exato. Aí eu fa então aí eu me liguei na hora porque primeiro assim se eu se eu tivesse só lido essa parte eu falaria bom ele deve estar com outros pedidos de outras empresas é final de ano normal, né.
É, ué, então exatamente dá pra fazer várias interpretações, mas tinha alguma coisa ali que não estava normal.
Quando ele falou dá pra fazer va algo exato, quando ele falou que eh, que ele tinha que contratar eh chamar freelancer pra ajudar eu falei: "Opa espera um pouquinho tem alguma coisa errada.". Foi aí que a gente viu 10 pra 100.

Exato. Não, ele não recebeu bem e o que que aconteceu? Só pra você entender, né, a gente teve que tirar da verba, eh, isso era uma coisa da verba desse ano, então, eu eu usei a verba desse ano e mais um pouco da verba do ano que vem, que já que eu eu invadi 20, 26 pra pagar isso e, assim, eh, eu acho que ele gosta muito de mim, gosta muito mo do meu trabalho, porque isso seria um er eh, isso isso foi um erro de, ah pra ser pra pra eu ser mandada embora, né, mas, enfim. Diante disso que aconteceu
Não, ele sabe que você é competente, né. Que esse 0 foi, realmente, uma coisa mas, olha, eu vo eu realmente gostaria de voltar naquele ponto. Por que que, hã, a o a imp o a gráfica não perguntou antes? Porque, assim, pelo que você tá explicando, todas as vezes que vocês faziam pedidos, era em torno de 10.000. Eles não acharam estranho o pedido ser muito grande e por causa de um 0?
Pois é, mas não perguntaram. Tem um
Você entendeu? Eu não tô falando que eles estão errados e que eles também têm que pagar por isso. Mas eu acho também isso claro que você tem que prestar atenção, você é responsável, né, foi um 0 a mais e tal. Mas, eles também, porque eles que receberam, eles que iam começar a fazer. Né.
É. É, eh, até o meu marido falou: "Ah, eu foi má-fé", pode ter sido até, entendeu. Pode ter sido, até.
Eu não sei se foi má-fé mas também foi falta de espírito, né, de pensar: "Olha, não é normal. Eles sempre pedem dez mil. Por que que eles estão pedindo cem mil, o que que aconteceu?" Eles podiam perguntar. Né, não perguntaram também.
Ah. Se for 10 pra 100 né, é, exato. O que aconteceu? Não, ninguém mas aqui nos Estados Unidos na aqui dos Estados Unidos, ninguém questiona nada, assim, não é por não é responsabilidade dele questionar. Eles são muito by the book. Se eu mandei 10, é 10. Se eu mandei 100 é 100. Não existe essa esse esses esse esse jogo de cintura de fazer um questionamento, entendeu. Não é problema deles.